Ako ano, talagang sa ngayon mas napapadalas naman yung pag pagiging masaya ko kaysa sa pagiging malungkot. Although puro negative man yung napapabalita ko is alam mo yung hindi ko na rin masyado gaanong iniisip kasi alam mo yung kapag inisip mo siya talagang maaapektuhan ka. So, ako as much as possible parang iniiwasan ko siya. So, lumilipat ako sa ibang app na alam mo yung parang nakakawili, oo. Kasi ano, eh, talagang siyempre hindi naman sa nagiging wala tayong pakialam, pero siyempre 'di ba parang gusto lang din naman natin na maging maayos, ganyan. So, ayun talagang mas pinipili ko na parang maging mawili na lang. So, ayun manonood ako ng mga bagay-bagay na parang nagpapasaya sa'kin, ganyan. Oo. Alam mo yun kahit mm, mm.
Ah. Bakit? Oo. Ay totoo. Ay ganyan din ako. Oo. Oo. Ayun nga. Ayun. Ayos yun, ayos 'yan. Ganyan ganyan din ako sa totoo lang. Actually, ano, may isang hindi ko na lang papangalanan kasi baka sabihin sinisi pero ayun may isang app ako na yung application na yun puro hate speech yung nababasa ko. Ngayon ginagawa ko, ah, pumupunta ako dun sa isa pang app na kulay colorful siya tapos pina pinapanood ko lang yung mga reels do'n tapos dun ako napapa mapa-scroll sa mga meme, sa mga kakatawang video, 'di ba? Ganun ka rin ba?
Mm. Oo, oo, oo. Oo, oo. Oo. Ah, oo. Mm. Oo, oo. Oo, oo. Oo. Oo, oo, oo. Ayun dun din ako oo, dun din ako nag-i-scroll, eh. Na alam mo yun, wala tala wala kahit saan ang 'pag scroll ko talaga, talagang puro meme's na lang siya na tapos kapag pagdating mo dun sa comment talagang puro ka-humor mo pa. So, alam mo yun wala gaanong negative comment, talagang mas matatawa ka pa. Kasi kapag yung dun naman sa isang app na yun nga na alam mo yun yung talagang share talaga ng mga opinyon talagang maloloka ka. Pero alam mo yun, ginagamit ko siya kapag gusto kong ano, magkaroon ng update sa mga bagay-bagay, ayan. Yun yung pinaano ko para malaman ko kung ano yung yun yung para malaman ko kung ano ba yung views ng mga tao sa bagay na 'to, oo. Tsaka parang maganda rin kasi nagkakaroon tayo ng knowledge sa iba't ibang bagay. Hmm, ano ba yan? Mm.
Oo. Yun nga, eh. Oh, 'di ba. Yun. Oo. Oo. Ay totoo. Oo. Yun nga, eh. Yun yung pinanghahawakan ko, eh. 'Yan. Tama, tama. Pero Ayun, totoo naman yun. Pero ayun matanong lang din kita, ah, kasi napapag-usapan natin mga hate speech. Pero paano ka nagre-react? Ano ba yung mga tip mo kung pano mag-react kapag may nabasa na negatibong komento o kaya mga post sa social media?
Oo, ano ba 'yan? Mm, mm, mm. Mm.